Ano. Hindi naman yung apekto, pero yun din yung kapag 'di ba, dati kapag magkita-kita kayo ng 'pag magka-kasama yung pamilya 'di ka-kain lang kayo, magkuwe-kuwentuhan, ngayon yun nga yun lang, minsan oo madalas na nga ayon na, kanya-kanya ng mga scroll sa telepono. Yung nagkakaroon na ng minsan na parang, ah, 'pag parang awkward yung mga gano'ng 'di ba, parang awkward silence na tayo dito, sa cellphone ka na lang? Gan'yan, parang hindi tulad dati na, uy chikahan lang talaga kayo, tawanan mga kung anu-anong kuwento lang, iyon din kasi nga ano na tayo, parang sa totoo medyo kinain na rin talaga tayo ng sistema ng social media at cellphone.
Oo. Oo. Aha, oo. 'Yan. Oo. Oo. Kaya nga, eh. 'Yon. 'Yan. Ayan, aminin natin sa hindi, totoo 'yan.
<laughs> Totoo, 'di ba? <sniffs> Lalo siguro 'pag oo 'pag kunwari union, may mga hindi ka mas'yadong trip na kausapin tiyahin o tiyuhin, oo, se-cellphone na lang ako dito sa isang gilid ano. <laughs> Oo.
Totoo 'yan. Siguro kahit tayo, eh. Pero oo. Oo, ayan, 'yan, 'yan. Kaya nga, eh, kumbaga talagang ang social media bahagi na ng pakikipag ano, eh, salamuha natin, 'di ba?